Also, ich backe normalerweise, äh, schon immer Brot, ne? Also, weil grad, wenn du Sauerteig hast du musst ja immer weiter backen, wenn du den jetzt nicht irgendwie eintrocknest oder so was. Ähm, aber normalerweise, wenn ich jetzt also wenn's nur wir sind so als Kernfamilie, mein Mann, ich und die Kinder, dann backe ich 'n Standardbrot wirklich nur mit Salz, ohne Gewürze. Und jetzt, wo meine Eltern da sind, habe ich auch 'n Gewürzbrot gebacken und auch noch so 'n dunkles Vollkornbrot, genau.
Mhm. Musste weitermachen, ja. Mhm. Und gut. Viel viel Zeit. Genau. Genau. Genau. Das heißt, jetzt hast du schon, äh, speziell versucht, dem den den deutschen Abendbrotritualen Genüge zu tun? Ähm, auch dass du Flei äh, Wurst, äh, Käse da hast. Wie ist es denn, wenn ihr sozusagen eher so Portugiesisch a angehaucht ja, darf man dann überhaupt Abendbrot sagen? Echt?
Ja, ja. Genau, ja. Ja, ähm, also klar, e es gibt ja natürlich das äquivalente Wort gibt's ja im Portugiesischen nicht, ne? Das ist einfach so, ja, halt eben das das Abendessen sozusagen. Und, ähm, das ist ganz anders also, was in Portugal typischerweise wird sowohl für Mittag als auch für Abend wird, äh, groß gekocht, ähm, was ich für mich persönlich nicht einsehe. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass mein Mann auch, ähm, von Beruf her Koch ist, ähm, das heißt, er übernimmt da auch viel. Aber er ist zum Beispiel jetzt jemand er isst abends ganz gerne einfach nur 'ne Suppe und da kann man natürlich dann noch irgendwie verschiedene Toppings oder Einlagen machen. Ähm, sonst isst er es aber tatsächlich auch schon mal gerne mit 'ner Scheibe Brot noch dazu. Ähm, aber ja, das ist auch so etwas, glaube ich, was er einfach von Kindheit äh, weil das macht er, seit ich ihn kenne also auch schon in Dänemark er war so 'n Suppenfan.
Mhm. Doch was Deutsches. Ja, ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Okay. Sind denn Suppen was Portugiesisches? Also, lieben die Portugiesen Suppen oder ist das jetzt speziell bei deinem Mann so?
Ja. Ne, die Portugiesen sind schon echt Suppenliebhaber. Ähm, für die ist das so, der das finde ich eigentlich ganz interessant, weil die starten eigentlich das Essen immer mit 'ner Suppe. Ähm, also es ist nicht so, dass die Suppe dann die ganze Mahlzeit ist, wie man das ja im Deutschen gibt's das ja durch äh, schon auch, ne, dass man sagt: „Heute gibt's Kürbissuppe” und das ist halt die Mahlzeit.
Aha. Ah. Ja. Gibt's ja in vielen Ländern eigentlich auch. Also da die Franzosen, in in Griechenland Fischsuppe oder so was halt. Das ist ja durchaus in in in vielen Ländern üblich.
Genau. Ja, ja. Genau. Und hier es gibt zwar welche, ja, die sind äh, das sind spezielle Suppen das ist dann fast wie 'n Eintopf. Aber, ähm, 'ne Suppe gibt es hier immer zum Einstieg. Und zwar, ähm, ist mir jetzt nach und nach aufgefallen, weil ich immer so mich bei meinem Mann beschwert habe ich immer gesagt: „So, du, wenn man jetzt hier zum Essen geht” auf dem Teller liegt jetzt irgendwie in meinem Fall gerne 'n Stück Fisch und dann kriege ich da irgendwie, äh, Pommes dazu oder Reis und ich habe zu ihm gesagt: „Mir fehlt da irgendwie das Gemüse.” Und dann sagt er: „Na, das hast du ja in der Suppe.“ Und da dachte ich: „Ach so ist das gedacht.” Also, die machen das wirklich so, die die Suppe ist immer vorab und ich finde das gar nicht so blöd, weil die Kinder lernen auch die essen ja immer erst die Suppe, bevor die Hauptmahlzeit kommt. Das heißt, die haben so diesen Gemüse Intake einfach schon schon erledigt dann. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Das hast du ja in der Sup ah. Aha. Mhm. Mhm. Haben sie dann schon quasi erledigt und dann musst du gar nicht mehr beim Hauptessen kämpfen.
Genau, ja.